Ừm, ừm, thì ô kê rồi đó, có giấc ngủ ngon rồi đó. Sáng ra bạn có dậy sớm bạn săn mây luôn hông?
Ừ. Đúng, đúng, đúng. Ồ, thật ra thì cái đó là mình cắm trại là nó cũng ở dưới đất thôi bạn, hổng có trên đồi nha. Nhưng mà nó c có một cái bờ hồ, ờ, là xa xa cũng là rừng thông, rồi, kiểu, cũng đồi núi á bạn, thì cảnh nó rất là như trong tranh luôn, mà tụi mình có chụp hình, ờ.
À, à. À. Ồ. Đúng rồi. Ừm. Chắc cũng ngắm cảnh được. Chắc sáng sớm nắng chiếu này kia đẹp lắm hả bạn?
Đẹp bạn ơi, đẹp lắm! Kiểu, nó lóng lánh trên cái mặt hồ á bạn, rất là xinh.
À. Ừm. Ừm, rồi sáng ra mình có cái hoạt động mình đi dạo hay là mình dậy sớm mình tập thể dục này kia hông? <chuckles>
À, đi đi dạo mình mới có một cái kỷ niệm là, kiểu như, tầm bốn giờ mấy, 5:00 sáng là tụi mình, à, à, bị đau bụng nên là đi kiếm nhà vệ sinh bạn, gian nan lắm nha.
Ờ. <laughs> Trời, ủa? Là cả đám bị đau bụng chung luôn hả? <laughs>
Ừ Đâu, có 2 đứa mình à, thì 2 đứa con gái, mà bạn biết là giờ đó thì sương còn dày đặc lắm nha, không thấy đường đi đâu. Ờ, đúng rồi.
Ờ. Ừm. Rồi, rồi phải lay những bạn còn lại dậy dẫn đi hả bạn? <laughs>
Hông luôn, hai đứa rất là gan, đi một mình vậy đó. Ừ, mà tại vì cũng
Ồ. Là bốn năm giờ tờ mờ nha, còn giữa rừng nữa chứ.
Đúng, chính xác! Mình đi bộ rất là xa nha bạn, tại vì cái nhà vệ sinh nó là xài chung của cái khu du lịch đó bạn, chứ hổng phải là riêng của cái chỗ cắm trại này. Cũng đi xa đó, ờ, đi dạo bộ luôn. Gan nha, thiệt, đây tối thui à bạn, gan. Ừ, cầm cây dù với lại cái đèn flash điện thoại là đi thôi. Đó, xong rồi mà bạn mình chơi mình một vố bạn, mình kêu là đứng ở ngoài chờ mình đi. Hông đâu, đi vòng vòng ngắm cảnh nữa bạn, mình ra hổng thấy ai hết trơn bạn ơi, mình sợ chứ.
Ừ. Ờ, ờ. Ừm, tính ra cũng gan ghê á. Ừm, bốn giờ mà giữa rừng thông á. <laughs> Ừm. <chuckles> Ủa? <laughs> À. Trời ơi, mới 4:00 à. <laughs>
<laughs> Ừ, thiệt, bạn bè dữ rồi đó. Ừm, nhớ hoài luôn á bạn, kiểu, kiểu như vậy.
Nhớ hoài luôn á. Ừm. Ừm, xong rồi về có ngủ lại được hông bạn? Hay là mình thức mình đi ngắm cảnh luôn?
A, hông mình thức chứ bạn, kiểu, lúc đó mình đi về là cũng, ơ, có, ờ, là sao, bớt sương rồi. T-tụi mình bị làm đồ ăn sáng đó bạn, tại vì đồ ăn sáng là tự làm.
À. À, à. À. Ủa vậy hả? Tức là người ta sẽ cho mình nguyên liệu hay là mình phải tự mang vô tự túc hả bạn?
Ừ, đúng rồi. À, cái này thì người ta có một cái quầy line á bạn, giống như là người ta chuẩn bị sẵn mấy cái đồ mà đóng gói như mì gói nè, l mì ly nè, đó, hoặc là sandwich, rồi những cái hũ mức, ờ, đậu phộng này kia á bạn. Đó, thì mình tự mình làm, muốn ăn cái gì mình làm.
À, à. À. Ừm, ừm, ừm. À, vậy cũng tiện, chắc là mình cũng ăn sáng nhanh gọn rồi mình cũng thu xếp đi về thôi hả bạn? Hay là mình còn hoạt động nào khác hông?
Ừ, ừ. Đúng, đúng. Chính xác, chính xác. Ừ, thì tụi mình, ừm, chủ yếu là mình ăn sáng xong rồi mình n chụp hình v cho nhau nè, đó, thì cũng hết buổi sáng rồi bạn ơi. Nói chung là chụp qua chụp lại, chụp nhóm, chụp tùm lum mà.
Ừm, ừm. Ờ. <chuckles>

Ừm, mình thắc mắc nha, hông biết là bạn có phải là kiểu người thích đi du lịch hông bạn?
À, có nha bạn ơi. Mình là một tín đồ rất là thích du lịch luôn á bạn, đam mê luôn á.
Ờ, vậy hả? Vậy thường bạn thường đi đâu ha?
Ừm, ừm. À, thì, ờ, nói chung là mình cũng hông thích những cái thành phố mà nó nhộn nhịp quá đâu, nên là mình sẽ chọn cái thành phố nào mà nó gần gũi với thiên nhiên một xíu á bạn.
Ừm, ừm, ừm. À, kiểu chuyến đi chữa lành hả bạn?
Đúng luôn, chính xác.
Ừm, ừm. Thường mà đi á là bạn sẽ chọn mình đi một mình hay là đi nhóm bạn ha?
Ờ, thì thật ra đó, mình sẽ không đi một mình đâu nha. Một là mình đi với người yêu của mình, hai là mình đi với bạn bè của mình á bạn. Nói chung là phải có người đi chung.
Ờ. À! Ừm, đúng rồi. Nói chung là có bạn bè đi chung thì nó vui hơn ha. Ừm, mà bạn thích đi du lịch kiểu nó gần gũi với thiên nhiên như vậy á bạn, mà lâu chưa hay là bạn bắt đầu từ khi nào á?
Đúng rồi, chính xác. Ờ. Thật ra là từ nhỏ tới lớn luôn đó bạn, kiểu như là, mình rất là thích, ờ, thiên nhiên, đúng rồi, hoặc là biển nè, rồi rừng núi này kia, kiểu như vậy.
Ồ. À. Ừm, ừm, chà, tính là từ nhỏ luôn rồi. Vậy là có một cái, ơ, lần nào bạn, gọi là, tạo một cái kỷ niệm hông bạn?
Đúng, đúng, chính xác. À, có nha bạn ơi. Thì, ờ, gần mà mình nhớ nhất, á hả, là mình đi Đà Lạt với, a, hội bạn của mình nè, kiểu như, lúc đó là tụi mình nà vừa tốt nghiệp đại học xong á, là đi một chuyến nà đi kỷ niệm. Ừm, đúng rồi.
Ờ. À, à. À, vậy cũng lâu rồi, đúng hông? Ồ. Ừm, cái lần đó bạn có đi đông người hông bạn?
Ờ, thì nhóm của mình là tổng cộng bao gồm mình là 4 người đó bạn. Nói chung là cũng không quá đông, ờ, cũng vừa đủ thôi.
À, cũng vừa vừa. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, vậy bạn di chuyển lên Đà Lạt á, bạn đi bằng phương tiện nào ha?
À, đợt đó tụi mình đặt xe giường nằm đó bạn. Nhưng mà cũng có một cái, gọi là, khó khăn nhỏ xảy ra là gần tới lúc đi á bạn, ờ, là cái xe nó bị hư bánh bạn, nó phải đổi một cái hãng xe khác luôn. Ờ, thì tụi mình phải nằm giường đôi rất là chật luôn bạn, ừm, nó cũng hổng có OK lắm. Ừ, ừ, ừ, đúng rồi.
<laughs> Sao vậy bạn? Ừm. Ờ, trời. Ồ, vậy hả? <laughs> Nhưng mà sau đó thì lên tới Đà Lạt nó vẫn suôn sẻ chứ hả bạn?
Ờ, thật ra thì cũng suôn đó, nó chắc là cũng được đi, nó cũng, ơ, có kỷ niệm đi.
Ừm, ừm, ừm. Ừm. <chuckles> Ừm, nói chung là cái lúc đi lên thì nó hơi hơi sự cố xíu nhưng mà cũng được ha. Rồi lúc lên tới đó thì sao ha bạn?
Ừ, ừ, đúng rồi đó. Ờ, thì tụi mình lên tới đó là cũng tờ mờ sáng nè, tầm 5-6 gi năm giờ mấy, 6 giờ rồi bạn. Thì cũng nhận, ờ, phòng này kia nè. Xong rồi tụi mình đi chơi luôn. Ờ, kiểu như đi ăn sáng rồi đi cafe, đúng rồi.
À. Ừm. năm sáu giờ sớm á. Ừm. Hông biết là cái không khí, rồi cái quang cảnh buổi sáng ở Đà Lạt như thế nào hả bạn ha?
Ờ, kiểu như, nó thơ mộng lắm bạn ơi, kiểu như, nhịp sống nó cũng khá là chậm nha. Ờ, kiểu như là, sao ta, nó lành lạnh nè, rồi kiểu như, cũng hơi mờ mờ sương á bạn, nó cũng chưa có, gọi là, sáng lắm đâu. Ờ, nó cũng khá là, gọi là, hơi buồn á nếu mà bạn cảm thấy ơ, ờ, đúng rồi, tại vì nó cũng chưa có sáng sủa mà, thì nó cũng cứ tối tối, buồn buồn á bạn. Ờ, kiểu như vậy.
Ồ. <chuckles> À. Ừm, ừm. Đúng rồi, nói chung rất là mờ. Ồ, vậy hả? <laughs> Ừm, thì cái chỗ mà bạn đến á, nó có nhiều, ờ, cây cối xung quanh hông bạn, hay là bạn đến giữa trung tâm luôn?
À, thật ra thì tụi mình cũng đặt cái phòng cho giữa trung tâm á bạn, cho nó tiện là mình đi ra chợ này kia kia nọ nè. Nhưng mà tụi mình đi chơi thì mình đi những chỗ thiên nhiên.
Ờ. À.